آمم سلبيات تانية. طيب، آآ زي ما قُلت لك، هو فكرة العاطفة برضو، فكرة العاطفة أحيانًا أنا بالاحظ نفسي برضو، أنا أحيانًا بالاحظ نفسي إن أنا م في ناس ك في في في نوعية من الناس ما باتعا ما باتعاطفش معاهم. آمم يعني مش عارف، هل ده بقى بقى يعني راجع ل الجمود أو ال ال البيئة اللي الواحد عاش فيها شوية فترة، ف فخلت في شيء من الجمود، والّا إنه حسيت إن إحنا ممكن في مصر عاطفيين زيادة عن اللزوم شوية، حتى مع ال المُخطئ مثلًا، بصراحة أنا مش قادر أحدد النقطة ديّة، ولكن آه، آآ مش عارف، آآ بس طبعًا في سلبيات تانية برضو في هاقول لك سلبيات، يعني فكرة إنك ما تقدرش تكَوّن أُسرة هنا، مشكلة كبيرة جدًا لسه فاكرها حالًا، يعني صعب إنك يعني عشان تك ت يعني تعمل أُسرة، وتربي أولادك على البيئة أو التربية اللي أنت عاوزها، صعبة جدًا، جدًا، جدًا.
فهمتك، آه، آه. آه، آه، آه. اهم. فاهمك آه، آه.
لإنه ب بيروح المدرسة في ال المكان اللي أنت فيه مدارس آآ آآ نفس ثقافة البلد اللي أنت فيها طبعًا مختلفة عن ثقافتنا كتير، آآ <tsk> آآ نمط حياة يمكن
اهم. فيعني أنت شايف إن أنت لو كونت أسرة، إن أنت ولادك يفضلوا مثلًا في مصر، عشان يحتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم، وأنت يعتبر والّا يبقوا معاك، أنا أنا أيوه، أنا حابب أعرف وجهة نظرك آه، آه، والّا يبقوا معاك وما ي و يعتبر وتتخلى عن الحاجات دي.
طَب هو ده حل مثلًا؟ هو النقطة التانية بقى آه، شُف هي دي بقى إمم. شُفت، ما هي دي النقطة اللي أنا باتكلم عليها، أنت بتختار دلوقتي بين أسوأ حلين، يعني يعني حل الحلين سيئين، أنت بتختار أفضل الأسوأ خلّينا نقول، فبالتالي هو أنا ليه أصلًا يعني ما هو أنا مضطر بقى يا إما أسيب ولادي في بلد أو في مكان وأنا في مكان، آآ وده بقى ال النقطة يعني أنت عِشت بقى في الغُربة لوحدك مثلًا، متغرب بعيد عن مثلًا والدك ووالدتك، وبعد كده برضو لمّا بتكوّن أُسرة برضو بتبقى مُغترب، يا إما بقى إنك آآ تكون أُسرتك تكون معاك، فبالتالي تتخلى عن مبادئك قولًا واحدًا وتتماشى، أو يعني في حاجات لازم تعديها كده أنت مش حاببها يعني. فبالتالي
اهم. فاهمك آه. اهم. طب أنا شايف إن إحنا إن إحنا اتكلمنا عن سلبيات كتيرة، طَب هل برضو للغُربة، ما فيش مثلًا زي إيجابيات برضو؟
إمم. آه